Ah, puwede mo bang ikuwento sa akin yung pinaka-surprising na hospitality na naranasan mo sa ibang lugar na pinuntahan mo?
Oo, meron akong, um, experience na ganiyan tungkol sa ano, nung college ako. Eh, ang meron kaming subject 'no na parang outreach program. Kailangan namin talagang ano, ah, gumawa ng mga proyekto para sa ano namin, parang na-ano namin na community, napili namin. Yung parang ang tawag namin na do'n, ah, adopted community, gano'n. So, meron kaming dalawang klase. Meron sa, hmm, urban, meron din sa rural. Tapos, ah, pero kailangan ma dalawang ano 'yon, dalawang semester 'yon, ah. So, uunahin namin do'n sa rural, paaanuhin kami do'n, ang alam mo nakakatawa do'n kasi yung pa pinatayo kami, oo, pinatayo kami lahat doon sa gitna ng ano, ng kalsada tapos, um, pinag ah, kumpul-kumpol yung mga pamilya dun, na aampon sa amin, oo. Oo, bale para kaming oo, ba para kaming pina-ano do'n, pinatayo isa-isa. Sinong gustong umampon dito? O tapos tataas na lang sila ng kamay kung sinong gustong umampon. Oo, tapos ang kung sino yung umampon sa'yo, sila yung, um, parang dun ka tutuloy ng tatlong araw. Hmm. Oo, tatlong araw 'yon, 'di ka uuwi. Dun ka na titira. Kung anong kinakain nila, kung anong tubig ang iniinom nila, yun din ang iinumin mo. Kung ano yung, ah, walang arte-arte oo, kung kung anong ibigay sa'yong pagkain, tanggapin mo. Hindi ka puwedeng magpabili ng mga pagkain sa labas. Kailangan kung ano yung sinaing nila, anong niluto nila, ayun din ang kakainin mo.
Mm. Hmm, okey. Oo. Hmm, okey. Hmm. Bakit? Anyari? Hmm. Ah, okey. Ia-adopt kayo? Mm. Hmm, okey. Walang arte-arte, gano'n? Hmm.
Bawal yung, ah so magbibigay ka din siyempre ng, ah, grocery. Pagdating namin do'n, may dala-dala na kaming mga grocery para sa mga pamilya na aampon sa amin. Pero bawal nilang lutuin 'yon, para sa amin, mm, kasi ba hindi talaga maganda 'yon, eh. Parang nakakasakit do'n sa ano, na parang ayaw mong kainin yung pagkain nila. Bawal 'yon sabi ng professor namin. So ayun, 'di tumira tumira kami dun ng tatlong araw. Hindi ko na sasabihin kung saang lugar, pero dun banda sa may Quezon City. Merong sobrang sobrang ano dun, ah, parang mahirap na lugar. Hindi naman liblib, pero mahirap mahirap na lugar talaga siya, um, dito talaga sa city. So parang ang ano nun, ipakita sa amin kung paano ang nangyayari sa mga mahirap sa siyudad at paano yun na nangyayari yung mahi ang mahirap sa probinsiya. So, ayun at tapos ayun, parang nakakatuwa lang kasi ano, alam mo kung nap nap mapapansin ko talaga, alam mo dun sa may um, mas na-touch ako dun sa mga taga-probinsiya.
Okey. Mm. Okey, sige. Liblib? Hmm. Ah. Hmm, okey. Mm.
Kasi iba talaga 'yong hospitalidad nila do'n.
Okey. Pero no'ng matanong ko lang no'ng, nandoon ka naman sa, ah, mahirap na pamilya, nakaramdam ka ba ng pag-ii ah, naiilang ka ba, parang nahihiya, ano ba 'yong naramdaman mo no'ng mga unang araw mo, siguro na nando'n ka sa bahay nila?
Oo, ina mm. Hmm. Siyempre nahihiya. Alam mo, m m meron pa nga isang nakakahiyang ano eh, parang walang gusto mo 'yong walang gustong umampon sa'yo. <laughs> Oo may 'yon 'yong, may gano'n, oo. Pero may umampon sa'kin na, na isang ano, ah, parang kambal yata sila na magkuya.
Hmm, ano 'yan? Ah, talaga, meron palang gano'n? Hmm.
Tapos ano, 12 'yong anak nila, ay, 15 yata, namatay 'yong iba. Tapos, alam mo ba, sa ano 'yon sa probinsiya 'yon ah- sa may hindi naman malayong probinsiya pero bandang Bulacan, do'n sa may batuhan. Nagtitibag sila ng bato. Ano ah
Ay. Hmm, okey. Mm. Bato, bakit? Para sa'n 'yong bato?
Ah, nagtitibag sila ng bato, 'tas binebenta sa ano, ginagawang graba.
Ah, okey may ganun pala.
Oo 'yon ang hanapbuhay nila, oo. Pero mananahi sila noon ng mga ano mga, ah, jersey para sa basketball. Kaso nawala, 'tsaka 'yong mga barong gano'n. Nawala 'yong kumpanya na tinatrabahuhan nila. So do'n na lang sila umaasa sa bato talaga. Nagbebenta ng ano ti nagtitiktik sila ng bato doon. Uy ang hirap, ah, pinaano kami pinasubok kami do'n, ah. Oo pinatibag kami ng bato doon.
Mm. Hmm, gi anong pinagawa sa inyo? Ha, pina-experience talaga sa inyo yung ginagawa nila?
Oo, ng pro ah, ng professor namin. Oo kasi taga-doon siya.
Ah, okey.
Oo taga dun yung professor namin. So, ah, pina-experience sa amin 'yon. Alam mo nakakaano lang kasi nakaka-touch lang. Sobrang nakaka nakaka-antig sa puso na ano yung pag-iigiban ka pa kahit ang hirap-hirap nila. Alam mo sa amin pa talaga binigay yung ano yung kama. Yung kama nila kahit na kawayan lang yun. Oo, dun kami pinahiga.
Mm. Mm. Yung? Na hinihigaan? Mm.
Tapos pinagluluto pa kami ng ano ng ano ma ma oo ng pagkain na ano sobrang fresh. Kakahuli lang na mga isda galing sa ilog.
Ah. Pagkain. Ah, kumpara dun sa ano sa unang nag-adapt sayo sa siyudad, ah, kumusta naman 'yong, ah, experience doon kumpara dun sa mga nag-adapt sayo sa Bulacan? Hmm.
Ay sa siyu sa siyudad naku. Ay may nakakatawan naman du <chuckles> kasi dun sa ano naman sa siyudad medyo ano medyo snob sila wala silang pakialam. Parang na sobrang nakakaabala kami na ganun. Pero na tumutulong pa rin kami pati yung pharmacy dun na ano na bot parang maliit na butika nila dun para sa komunidad ipinuno pa rin namin yun ng mga ano ng mga gamot. Pero, ah, yun nga lang di ko makakalimutan talaga dun sa siyudad na yun <chuckles> sa urban na ano settings na yun an oo yung, uhm, may mga daga tapos nasa sahig kami natutulog yung oo may daga talagang gaganon sayo tapos, ah, pabalik-balik lang siya dun tas mga ipis nako yung mga ipis ang daming ipis. Kaya nga yung reflection ko dun ano actually tinaytel ko yung essay ko, ah, ang ang ipis at ako ay iisa. Kasi nga, parehas nga naman kaming naiinitan kaya pala gumaganon yung ipis kasi ma ku maano nun, eh
Mm. Mm, okey. Na setting o. Ah, talaga? <chuckles> Ay nako! Mm. <laughs> Oo. Mas active sila pag ano mainit.
medyo mainit tapos yung alam mo yun yung parang mahalumigmig.
Mm.
Medyo mak ma ano yung maalinsangan ganyan. So kaya nagwawala silang ganun, tapos alam mo nagkatitigan kami <chuckles> nagkatitigan kami ng ipis oo tas sabi ko ano dun ko narealize yun na, ah, parehas lang din kam parang reflection ko na din dun sa nangyari. Parang, uhm, parehas lang naman tayo ditong nabubuhay kahit anong creature sa mundo.
Mm, okey. Ano yun nung pag <chuckles> <chuckles> Mm.
Kahit ipis man yan, insekto, o hayop, o halaman. Lahat tayo gusto lang mabuhay. So dun ko talaga narealize yun na parang, "Ay, ganito pala. Siguro ganito din yung nararamdaman niya." doon naka-relate ako, mm.
Tama. Mm, mm. Mm. Mm. Sa ano sa pag, ah, lulunsad ng mga ganyang inisyatibo ng outreach, hindi ka ba natakot noon na kasi di ba siyempre ibang mga tao yung mga makakasalamuha mo noon tapos hindi mo kilala yung mga ano nila ugali nila. Baka mamaya natutulog ka na lang, eh, sakalin ka ganyan siyempre di ba ma hindi natin alam yung mga ano tao.
Oh. Oh. Oo nga. Hindi namin mm. Hindi naman namin 'yon ano naisip na kasi ano na namin 'yon, eh, parang adopted community na like regular na nagpapadala dun ng mga estudyante so sanay na din sila. Pero ang pinaka-natakot lang kami is 'yong, uhm, puro lalaki 'yong ano 'yong 'yong isa naming kaklase napunta do'n sa, ah, household na puro lalaki.
Mm, okey. Kaya pala. <sneezes> Babae siya.
Babae siya, o tapos puro lalaki 'yong nandu-doon. Ang isang nanay lang ang ah, natira, tas puro lalaki na lahat 'yon, na mga anak, like mga 5 yata o 6 na lalaki. So wala naman nangyari sa kanyang masama kasi ang ginawa no'ng nanay, tabi sila no'ng nanay natulog.
Ano. Hmm. Ano daw nangyari?
Mm. Pero 'yun lang pinag-alala namin do'n, bukod do'n wala namang problema. Alam mo do'n, do'n ka pa nga ma matutuwa eh, kasi parang, napaka-safe ko pala dito, bakit gano'n? Oo, ang alam mo sa totoo lang, sa lahat ng pinuntahan ko parang do'n, parang safe na safe kami kasi lahat ng tao parang kilala na kami, agad. Oo, oo sa lugar na 'yon, o pati din do'n sa rural na lu lugar, oo, kilalang kilala na kami. Actually do'n nga sa ano, umiyak sila eh, no'ng paalis na ako. 'Di ba, ay walang gustong umampon sa akin ng una, ta tapos no'ng paalis na ako, hala iyak ng iyak si nanay, iyak ng iyak si nanay ayaw ako paalisin.
Mhm. Mm. Do'n sa urban? Hmm. Oo. Ah. <chuckles>
Sabi niya, "Babalik ka pa dito, balik ka dito ah." Oo, talaga na aano siya, na medyo naawa nga talaga ako no'ng ano, no'ng gusto niya ako talagang pabalikin. Nakakatuwa, mm, ha.
Hmm, gano'n. Mayro'ng mga gano'n palang mga ano, mga proyekto sa mga paaralan. Eh, matanong ko lang, paano ka napunta sa gano'ng ah, parang program, ano ba 'yong ah, kurso mo noon?
Oo. Ah, pharmacy. Mm, nasa curriculum namin 'yon talaga na dapat merong outreach. 'Pag hindi mo na pasa 'yun actually, babagsak ka. 'Di ka makaka-graduate, mm.
Ah, okey. Hmm. I see. So parang part siya ng ano niyo talaga, parang curriculum niyo, parang application gano'n?
Tapos nag oo, oo ng curriculum, mm. Yes. Ang ginawa namin do'n is nag-ano kami, fi ne i nire-restock namin 'yung ah, parang mini pharmacy nila doon para sa ah, community. Tapos nagpa nagpagawa din kami ng mga ano, nag-ambag-ambagan kami para magpagawa ng 'yung poso nila do'n kasi ah, putikan. So ginawa namin ah, mali maliit na ano lang 'yung budget namin pero na dahil sa tulong-tulong naman 'yung mga ah, mga tao do'n pati kami mga residente nag tulong-tulong na talaga lahat, para masemento 'yun lahat. Para 'pag naglalaba sila hindi na ano, hindi na putik, oo. Tapos 'yun, nag nag ano din kami ng mga recreational like kunwari ah, basketball court 'yan, nag nag ano din kami patayo din kami ng gano'n. Hindi naman matataas 'yung budget pero 'yung saktuhan lang na may magagamit talaga sila, gano'n.
Mm. Ah, okey. Presidente, mm. Hindi putik. Hmm. Hmm, okey. Hmm, okey. Maganda pala 'yung purpose ng ano niyo, parang outreach program.
Oo. Oo. Hin hindi nga lang 'yung gano'ng kabongga na parang papatayo kami ng covered court, hindi naman namin kaya 'yun. Oo, pero at least nakatulong.
Mm. Oo, oo. Eh, paano naman kaya 'to naiiba sa karaniwang hospitality na, ah, nakasanayan mo dito sa Pilipinas, sa atin?
Ah, sa akin kasi nag alam mo nagulat talaga ako na gano'n 'yong pagtanggap sa akin na parang naging close kami, tapos may baby pa nga siyang maliit, eh, oo. Parang i ah, i 'yon inaalagaalagaan gano'n lang kami araw-araw. Parang hin nag tumutulong ako sa mga gawaing bahay oo, tapos, ah, inaalagaan ko rin 'yong bata, para kaming naging ano dun isang buong pamilya ng tatlong araw. Kung ano yung iniinom nilang tubig yun din ang iniinom naming tubig, oo, bawal ka mag-ano mineral dun, bawal, bawal.
Mm okey. Oh, nag-ano ka rin, nag-babysit ka rin? Ah. Eh, saan galing tubig nila?
Ah, sa poso, yun din ang iinomin mo, oo.
Ah, okey. Buti hindi ano sumakit 'yong tiyan mo, gano'n?
Hindi naman, hindi naman. Actually laki din ako sa hirap. So, wala namang problema do'n, mm. 'Yon nga lang 'yong may mga kaklase akong ma maarte pero 'pag nahuli kang bumibili sa tindahan, eh, lagot ka, kasi bawal nga 'yon nakakabastos 'yon. So, ibig mong sabihin, ah, mas magaling ka kaysa sa kanila pwe iinom ka ng mineral water o mas malinis ka gano'n nakaka-insulto 'yon, oo. Hindi pinapayagan ng professor namin yun dati, although maraming nagrereklamo talaga, mm.
Mm. Hmm, okey. Mas malinis ka, ganun? <chuckles> Hmm, okey. Eh, sa experience mo na yun parang ano naman yung mga natutunan mong bagay o mga values na parang hanggang ngayon ay, pa ah, dinadala mo pa rin?
Hmm. Sa'kin siguro ano, um, huwag mong husgahan siguro kung ano yung panlabas na anyo ng tao, kung ano yung estado niya sa buhay. Husgahan mo kung ano yung nasa loob, kasi alam mo sa totoo lang mas madali pang i-approach yung mga sobrang sobra talagang mahihirap kaysa do'n sa mga mayayaman, oo kasi alam mo yung, yung mga gano'n katulad nung sa ano, ah, nasa rural, ah, place na yun na pinagpuntahan namin tanggap na tanggap kami.
Mm. Mm. Mm. Mm.
Oo, tanggap na tanggap kami ng sobrang ang saya-saya ng experience talaga namin do'n na hindi hindi namin makakalimutan kahit kailan, mm. Ang ano talagang ambabait ng mga tao doon, m doon mo talaga mapapagtanto na talagang hindi sa panlabas hindi sa yaman, ah, nakikita yan kundi sa loob talaga, oo.
Oo. Hmm. Okey, eh, ano naman yung payo mo sa mga nagbabalak mag-outreach?
Mhm, siguro ano na m mag-ingat na lang din. Mag-ingat sila kung saan yung lugar kailangan yung professor na ang mismong, ah, pumili nung safe sila na ano, kasi siyempre liability din yan ng, ah, school di ba? Mm.
Hmm. Okey, okey. Maraming salamat sa ano mga kuwentong iyong ibinahagi, marami akong natutunan.
Oo, salamat din sa'yo, ah, hm.
Paalam!